Diciamo che sicuramente sì, non è la stessa cosa perché una luce naturale rimane sempre naturale, no, però chiaramente anche per motivi soprattutto per motivi di sicurezza, no, ehm, a è meglio è meglio evitare perché non non si sa, che si brucino i capelli di quello accanto oppure, <chuckles> meglio evitare situazioni comunque spiacevoli. Anche soprattutto, no, essendo all'aperto, uhm, d'estate a maggior ragione.
Certo. Esatto. <chuckles> <chuckles> Assolutamente. Assolutamente. Invece ti volevo chiedere con chi sei andato a questo concerto? Quindi, c'è stata una compagnia che te l'ha reso ancora più speciale? Oppure, non so, eri da solo? Raccontami un po'.
Allora, io mi ricordo che ero con 2 compagni di classe e, ehm, il fratello di una delle 2 compagne di classe, perché praticamente, ehm, ehm, mi ricordo che ci fu il compleanno di una delle ehm, delle 2 compagne, ehm, e praticamente come come regalo, uhm, le le regalammo appunto il biglietto per andare a questo concerto, no, perché lei comunque sì, sì, sì, a a lei pi piacque molto. Poi lei comunque è una una grande amante del del rock in generale, comunque, uhm, magari non spe non nello specifico de di quel gruppo lì, però comunque se le è piaciuto molto, no, e quindi, ehm, siamo andati assieme. Siam partiti, ehm, da Bologna e abbiam preso il treno.
Mh-mh. Ah. Bellissimo, un bellissimo regalo. Ah, okay. Quindi era in trasferta diciamo questo concerto?
Sì. Sì, sì, abbiamo abbiam preso il treno e siamo siamo arrivati, uhm, tot tot ore prima prima del concerto e già c'era una fila chilome chilometrica, per cui insomma è stato impegnativo come <chuckles> come viaggio, devo dire.
<chuckles> E infatti ti <chuckles> e infatti ti volevo chiedere anche questo, quindi com'è una giornata tipica, se poi hai continuato ad andare anche ad altri concerti? Uhm, com'è una giornata tipica, uhm, in preparazione anche a un concerto e poi anche il dopo, magari? Forse questa era un po' più particolare perché appunto era anche fuori porta, quindi siete dovuti andare da da Bologna a Milano, però in generale com'è che si struttura una giornata del genere?
Mh.

Ma in realtà, mhmm, ehm, mi era capitato qualche volta di andare nelle discoteche, non mi piaceva come mhmm, per "concerti" tra virgolette di dj come dire, ehm, minori se vogliamo. Ehm, il fatto che fossero al chiuso un po' un po' mi d mhmm, un po' mi urtava, no, come dire, perché preferisco sempre gli spazi aperti e comunque, già il fatto che ci sia tanta gente, comunque, eh, può essere alla lunga un po' uhm, un po' difficile, un po' complicato, no, quindi il fatto che fosse all'aperto, invece, secondo me, ha migliorato un po' un po' la situazione da quel punto di vista, se non che era giugno e faceva caldissimo e ti parlo di ormai del duemila e quattordici. Quindi
Mh-mh. Okay. Certo. Eh, eh, infatti ti volevo chiedere anche questo, com'era la giornata in generale? Perché appunto, essendo all'aperto, si rischia sempre magari, ehm, di essere in balia degli eventia degli eventi atmosferici, quindi caldo, pioggia.
Atmosferici. Sì guarda, uhm, faceva caldissimo, faceva caldissimo era mi ricordo che era il 10 giugno. Era il 10 giugno e, mhmm, praticamente n non so se ero io che era un po' un misto tra adrenalina o insomma eccitazione del momento, che magari s stavo già sudando di mio, in più c faceva caldo capito? Quindi, ehm, somma è stato impegnativo da quel punto di vista, devo dire, effettivamen
Okay. <chuckles> Assolutament <chuckles> Immagino, immagino. Quindi il il giugno milanese non è stato, diciamo, un buon accompagnatore per la serata. <chuckles>
Quello no, però, uhm, comunque a alla fine il diciamo che l'atmosfera e tutto quanto della della serata ne ha completamente, totalmente, ehm, compensato, no, questo questo problema minore, ecco.
Assolutamente. E invece c'è magari un momento che ti è proprio rimasto impresso, quindi magari u una canzone, ehm, non so, un un discorso che ha fatto l'artista o, non so, mhmm, un qualcosa che proprio ti è rimasto impresso?
Sì.